สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม สบายดีไหมครับ?
สบายดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่ง เมื่อวานก็ดีนะ วันจันทร์ วันนี้ก็ดีอีก
ว้าว ใช่ เป็นวันอังคารที่แบบว่าสดใสเหมือนกันนะครับ <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ คุณก็สบายดีนะคะ?
ครับ สบายดีมากเลยครับผม อืม วันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่าอยาก อยากจะคุยครับ คือคิดว่าเนี่ย การเลือกตั้งมีความสำคัญแค่ไหนต่อประเทศครับ? ไปเจอแบบว่าเรื่องราวนี้มา ก็เลยอยากจับมาแชร์ แลกเปลี่ยนมุมมองกัน
โอ้ ดีจังเลย ดีจัง อืม ดูงง ๆ เนาะ คำถามเนี้ย เรางง ๆ อะ
ครับ
เอ่อ ว่าการเลือกตั้งมีความสำคัญแค่ไหนต่อประเทศ คือ ก็ต้องหารัฐบาลมา มา มา อ บริหารประเทศ ถ้าไม่มีรัฐบาล ไม่มีคณะรัฐมนตรี ไม่มีนายก ก็ไม่มีใครเซ็นเอกสาร approve บัดเจด งบประมาณ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม ที่เราเข้าใจ?
อืม ถูกต้องครับ ครับ อา ใช่เลยครับ ถูก ถูกต้องเลยครับ เพราะว่า อะฮะ มัน มัน เอ่อ ผมว่านะ การ การเลือกตั้งมีความสำคัญก็คือ มันก็คือรากฐานของประชาธิปไตย และยังส่งผลต่ออนาคตของประเทศในทุกด้านครับ เพราะว่า เพราะว่าคนผู้ ผู้บริหารประเทศ ก็ต้องมาจากการเลือกตั้ง ใช่ไหมครับผม? อืม
อา ใช่ มาจากการเลือกตั้ง ที่นี้เนี่ย มันมีเลือกตั้งกับแต่งตั้งเนาะ
ครับ อา <chuckles> ครับผม ครับ
ใช่ไหม มันต่างกันไหมอะ?
เลือกตั้งกับแต่งตั้งมันน่าจะต่างกันนะครับ คือแต่งตั้งอาจจะเป็นแบบว่าคนที่มีอำนาจแต่งตั้ง แต่การเลือกตั้งนี่ อืม อืม มันน่าจะมาจากเสียงของประชาชนมั้งครับ อืม
อ๋อ มาจากเสียงของประชาชน ใครได้เสียงข้างมากก็ ใครได้มากที่สุด ก็เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล หรือใครได้มากที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ ก็จัดไปเลย
อา ใช่ครับ ใช่ ผม ผมมองว่าอย่างงั้นนะครับ อืม
เราเคยมีไหม ประเทศเรา แบบ แบบชนะพรรคเดียวแบบ สามารถตั้งรัฐบาลได้?
มีไหม? ผม ผมก็จำไม่ได้นะครับ <chuckles> แต่ส่วนมากคือจับประสมกันนะครับ คือรวมพรรคกัน อือฮึ
เออ พอผสมกัน แล้วมันดีไหมคุณว่า? มันดูเหมือนแบบต้องมาแบ่งเค้กกันน่ะว่า ใครจะดูกระทรวงไหน ใครต่อรองกัน "ฉันมีเสียงเท่านี้ เธอมีเท่านี้" อะไรเงี้ย เหมือนมันต่อรองกันเยอะอะ
อืม ครับ ผมว่านะ คือถ้าพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ย คือสามัคคีกัน เป็นเสียงเดียวกัน มันก็จะไม่มีปัญหานะครับ แต่ว่าถ้าหากพรรคบางพรรคที่แบบว่า "อะ ฉันอยากจะเอากระทรวงนี้นะ ฉันอยาก อาจจะกระทรวงนี้นะ" มันนะ นั่นแหละครับ คือยากเลยครับผม จะกะ จะ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า คือลำบากเลยครับผม ต่างคนต่าง อ่า แย่งชิงอำนาจการควบคุมบาง บาง ขะ บาง เขาเรียกว่า บางกรม
อืม ค่ะ แต่อย่างบาง บางคนเขาก็แบบ แล้วอย่างถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวล่ะคะ แบบเขาได้เสียงเยอะมากเลย สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ อย่างเงี้ย มันมีผลดีไหม? มันจะดูเป็นแบบผูกขาดเกินไปไหม?
ครับ ครับ ผูกผ่าเกินไปไหมเหรอครับ? ผมว่า มันเป็นผลดีนะครับ คือมันง่ายต่อการควบคุมและการจัดการนะผมว่า อืม
อ๋อ เพราะฉะนั้นตัวของฝ่ายค้านเองก็จะต้องเข้มแข็ง
อืม
ตรวจสอบให้ดู ตรวจสอบให้ดูจริงจัง แล้วก็มีเหตุมีผลเนาะ ต้องฉลาดตามให้ทัน ว่างั้น
ใช่ ถูกครับผม อันนี้ถูกต้อง เพราะว่าฝ่ายค้านเป็นผู้แบบว่า อ่า สอดส่อง อ่า ความ อ ความ อ เขาเรียกว่า ผิดปกติของรัฐบาล อา
อืม ๆ ๆ
ก็ต้อง ก็ต้องทำตามเกณฑ์นะครับผม อืม
อ๋อ แล้วอย่างงี้เคยไปเลือกตั้งไหมคะ? ต้องเคยอยู่แล้วล่ะเนาะ
ครับผม <chuckles> ต้องเลี่ยว ก็ต้องไปเลือกตั้งอยู่แล้วครับ <chuckles>
ใช่ไหม? <chuckles> เออ ของเรามีครั้งหนึ่งเราไปเลือกไม่ได้ เพราะเราอยู่ต่างประเทศไง เราก็แบบว่า เออ ส่งจดหมายไปว่า แบบ เออ เรา อ ไปเลือกไม่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบนั้น แล้วก็ แต่ว่าเป็นคนที่แบบอยากไปเลือกตั้งมาก ชอบไปเลือกตั้ง
ครับ อืม ครับ อืม อืม
เออ เรารู้สึกว่า เสียงของเรา ถึงแม้ว่าเป็น 1 เสียง เป็นเสียงที่มีคุณค่ามาก แบบ 1 เสียงก็สามารถพลิกเอาชนะ หรือว่าแบบสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้อะ
ครับ ใช่ครับ คือ 1 เสียงเนี่ยสามารถแบบกำ กำหนดทิศทางของประเทศได้ครับผม ส 1 เสียง ทุกเสียงมีค่าครับผม <chuckles>
เออ ๆ นั่นน่ะสิ แล้วเราก็คิดว่า เราก็
นะครับ
เหมือนว่าแบบยังมีความรู้สึกว่า ถ้าในทางพุทธอะเราก็ยัง มันก็ไม่ค่อยถูก แต่ในทาง ทางโลกอะเหมือนกับเรา ก็ต้องมีตัวตนน่ะในสิ่งที่รัฐบาลจะทำ หรือว่ามีนโยบายจะมาส่งเสริม หรือว่าสนับสนุนประชาชนยังไง อย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่า เฮ้ย! การไปเลือกตั้งอะ 1 เสียงของเรามันก็จำเป็น
ครับ ครับ ใช่ครับผม ถูกต้องเลยครับ เพราะออ 1 เสียงนั้นสำคัญนิด สำคัญมากสำหรับผู้เลือกตั้งนะครับผม ทุกเสียงคือสำคัญต่อเขามากเลย อืม เพราะฉะนั้นเราจะดูหัวคะแนน หรือว่าหัวคะแนนต่าง ๆ เนี่ย เขาจับ จับไปแบบว่า โอ้โฮ! ลงพื้นทงพื้นที่แบบ คือมุ่งมานะมากในการหาเสียงครับ ช่วงก่อนการเลือกตั้ง อือฮึ
เออ ๆ ๆ อืม ไม่เท่า ค่ะ อ๋อ แล้วก็ก่อนคืนเลือกตั้ง คืนหมาหอนเนาะ
<laughs> ครับ ครับผม อันนั้น อันนั้นแบบว่า โอ้โฮ! คืนหมาหอนนี่ประตูบ้านทุก ทุกบ้านนี่น่าจะเปิดนะครับ รั้วทุกรั้วน่าจะเปิดนะ ครับ
ใช่ไหม เราเป็น ศัพท์คนแก่ไปหรือเปล่า? โอ๊ย! เราเป็นคนเมืองกรุงไง เราก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัส
อา ครับผม แต่ แต่ แต่
เออ อยากกลับไปอยู่บ้านนอก มันจะรู้สึกยังไง
ใช่ครับผม ก็ ก็ ผมว่าบาง บางคนคือคนเฒ่าคนแก่อาจจะชินแบบนั้นนะครับ แต่คนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยน่าจะมีน้อยลงพอสมควรเลยนะครับผม อาจจะไม่ อาจจะ การเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรจากเมื่อก่อนนะครับ อืม
เออ แล้วอย่างเงี้ย ถ้าสมมติว่า คนเราไม่ไปเลือกตั้ง มันจะเกิดอะไรขึ้น?
จะเกิดอะไรขึ้นหรอครับ? ถ้า ผมมองว่า อาจจับ เราจับไม่ คืออาจจะ มี ยากต่อการที่จะมีผู้นำประเทศเข้ามาครับผม คือเสียงมันไม่พอไงครับ ในการ ในการเลือก อืม
เออ
อาจจะเช่น เช่น อาจมีบัตร อ่า บัตรเสียมากกว่า บัตร บัตรดี อะ คือก็ต้อง ม ต้องมาจัดการเลือกตั้งใหม่ ก็สง ก็เสียเวลา เสียงบประมาณนะครับผมว่า
อ อ๋อ มันมีข้อกำหนดตรงนั้นด้วย
ครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับผม อืม เพราะว่า
เออ ๆ ๆ แล้วถ้าสมมติว่า มีคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ล้านคน แต่ไปเลือกตั้งแค่ 2 ล้านคน อย่างงี้เขาสามารถนับได้ไหมคะ?
ครับ ครับ ผมว่าก็น่าจะได้นะครับผม แต่ว่าก็เสี่ยง เสียงมันจะเป็นออกไปในทิศทางไหน เราก็ต้องกลับมาดูอีกครั้งครับผม
เออ มันดูเป็นเสียงข้างน้อยเนาะ
ใช่ อืม ครับ
แค่ ยี่สิบ เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ล้าน อะไรอย่างเงี้ย มันน่าจะมีแบบ คน ถ้าออกไปเลือกตั้งแบบเหมือน มินิมัม อะ ขั้นต่ำต้องเท่าไร ต้องกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แล้วถึงจะนับให้มันมีผล อะไรเงี้ย เราก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อกำหนดตรงนี้ ใช่ไหม?
อืม ครับ อืม ครับ อา ใช่ ๆ ๆ ผม ครับ ผมก็มองว่าเป็นอย่างงั้นนะครับว่า เขาอาจจะตั้งเกณฑ์เลยว่า ว่า ผู้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมาเลือกตั้งเท่านี้ ๆ ถ้าไม่งั้นมันก็โมฆะ อะไรอย่างงี้อะครับ นะ
อืม ๆ ๆ นั่นน่ะสิ ๆ แต่อีกอย่างหนึ่งคือ จ๋า เชิญค่ะ
อืม แต่ผมมอง ครับ ผมมองว่า นับ ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะ เราอาจจะเสียแบบงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้งที่ 2 มากพอสมควร เพราะว่าการ ร จัดการเลือกตั้งนี่ไม่ใช่น้อย ๆ นะครับ งบประมาณแต่ละการจัดเนี่ย
เนาะ
ครับ
เออ นั่นน่ะสิ เรา ฮึ
แทนที่เราจะเอา เอางบประมาณนั้นไปพัฒนาประเทศ เล็บกลับมาจัดการเลือกตั้งครั้งที่ โอ้โฮ! ครั้งแล้วครั้งเล่า โอ้ โอ้โฮ! ไม่ใช่น้อย ๆ เลยครับผม
อือ ๆ ๆ แล้วอย่างเงี้ย ถ้าสมมติว่า คนส่วนใหญ่ไม่ไปเลือกตั้งน่ะ ถ้าแบบ สังคมหรือทางการเมืองมันก็ดู <inhales> ดูไม่มีน้ำหนักไหม? เหมือนเราว่า ที่บอกว่า เอ่อ มันดูน้ำหนักน้อยหน่อย ถ้าไปเลือกแค่ 20 เปอร์เซ็นต์จาก 10 ล้านคน
ครับ
อ้อ มัน ถ้ามันเกิดแบบนั้นขึ้น คงเป็นวิกฤติของประเทศน่าดูเหมือนกันเนาะ
ใช่เลยครับ ถ้าเป็นอย่างงั้นก็ค่อนข้างหนักเลยล่ะครับผม อืม เพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ย เพราะว่ามันต้องแบบวับ ยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง คน คนก็จะแบบว่าออกมา อ่า เลือกตั้งมากขึ้นนะครับผม ไม่ใช่ว่า อา เหมือนกับว่า เนี่ยล่าสุดเลยนะครับ คือเราเลือกพรรค พรรคพรรคหนึ่ง แต่เสียงส่วนมากก็เลือกพรรคพรรคนี้ แต่ว่ากลับไปได้อีกพรรคหนึ่ง อย่างเงี้ยครับผม ด้วย ด้วย อา ด้วยกลเม็ด กลอุบาย อะไรก็ไม่รู้ครับที่ไม่เข้าใจ แต่ อะ ด้วย ด้วยอำนาจ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบว่าทำอะไรได้เลยนะ เขาก็ต้องยอมรับนะครับผมนะ ก็รู้สึกเสียใจครับกับการเลือกตั้งเนี่ย อืม
เออ ค่ะ ค่ะ อา ๆ เออ เสียใจ เสียใจเหมือนกัน เสียใจเหมือนกัน ทุกวันนี้ก็เสียใจ รู้สึกเสียใจ รู้สึกเศร้า
ใช่ครับ คืออยาก
ว่า แบบว่า เฮ้ย! ทำไมเราปล่อยให้เป็นอย่างงี้
อา ใช่ครับ คืออยากให้มีความยุติธรรมเนาะครับนะในการเลือกตั้ง อุตส่าห์ คน คนอุตส่าห์ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก อยากจะ อยากจะเห็นพรรคของตัวเองสนับสนุน อ มาเป็น อ่า ผู้นำประเทศ อา อยากรู้ว่าเขา อ่า จะพัฒนาประเทศไปในทิศทางไหน แต่กลับไปได้อีก อีกคน อีกพรรคหนึ่งเนี่ย โอ้โฮ! แบบ แล้วตอนนี้ดูสิครับเป็นยัง <chuckles> ไง เละ ตุ้มเป๊ะเลยครับผม เออ
เออ ทำไมคนเราปล่อยเลย อา ใช่ ๆ เละตุ้มเป๊ะเลย ทำให้เราเห็น แล้วเราแบบ เราเสียใจมาก เราไม่โกรธนะ เราไม่โกรธ แต่รู้สึกแบบ ผิดหวัง เสียใจ แล้วก็แบบเหมือนเหนื่อยล้าไปเลยอะ ถ้าเลือกตั้งอีกที เราก็แบบเหมือนท้อแท้ไม่อยากออกไปเลือกแล้วอะ
ใช่ ครับ อืม ครับ ใช่ อะฮะ ใช่เลยครับผม แบบว่า โอ๊ย ถ้าเราเลือก ออกไปเลือกอีกครั้งเนี่ย อ เสียค่าน้ำมงค่าน้ำมัน ส ค่าเวล ค่าเวลา แล้วจะได้พรรคที่เราเลือกไหม ถ้ามันเป็นอย่างงี้ต่อไปใช่ไหมครับ? อืม
<chuckles> ใช่ ใช่ ใช่ เพราะว่าเขตที่เราต้องไปเลือกอะ มันอยู่ที่อีก บ้านแม่ไง เราก็ต้องไปไกล เราก็จะต้องแบบ
อา
ใช้ความพยายาม ใช้ เอ่อ ความ มุ เนาะ "โอ้! ต้องตื่นนะ ต้องแบบ" อะไรอย่างงี้ ต้องจัดสรรเวลาเนาะ
ครับ ใช่ครับ มันไม่ อ การ ไม่ใช่ง่าย นะครับ ผม มองว่า ก็อยากจะให้ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้นะครับ อืม
เออ อืม ค่ะ เออ แล้วถ้าทำอย่างี้เนี่ย อย่างพวกแบบว่า แบบคนรุ่นใหม่อะ เขาก็จะรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้? ตอนเนี้ย
ถ้าทำอย่างนี้เหรอครับ? คนรุ่นใหม่ก็อาจจับเสียความรู้สึกนะครับผม อาจจับ ในเมื่อการ ล การเลือกตั้ง อ ไม่ยุติธรรมเนี่ย เขาก็จะกลับไปเลือกทำไม อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าผมมองว่าอะนะ อือ ในเมื่อ ในเมื่อ ในเมื่อคนรุ่นเก่ายัง ยังแบบว่ามี อ มีกลเม็ด คือกลทุบาย แบบอะไรก็ไม่รู้อะครับ คือถ้ำ พวกทึ่ง เรามองว่า มัน มันผิด มันผินนะครับ แต่ว่า อ ก็จะทำ เราก็ทำอะไรไม่ได้อะ คือจะ เรา เราเป็นแค่ คนธรรมดาตัวเล็ก ๆ ใช่ไหมครับ จะไปทำอะไรได้ อือ
อืม ๆ อืม โอ้ ค่ะ เออ มันผิดเพี้ยนไปหมดอะ
ใช่ครับ เดี๋ยวแล้ว ร เราออกไปประท้วง ก็ อ เดี๋ยวโดนจับในข้อหา เอ่อ ต่าง ๆ นานาอีกแหละครับ <chuckles>
เออ มันเพี้ยนไปทำให้ แล้วแบบ อืม ๆ แล้วอย่างแบบว่า มันผิดเพี้ยน อย่างเงี้ย มันเหมือนเป็นตัวอย่างที่ไม่น่าจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ไง คนรุ่นใหม่ก็บอก "อ อ้าว แล้วมันมีจริงเหรอ ถ้ามันไม่มีจริง ฉันก็ไม่สนใจ ฉันก็หันหน้ากลับเข้าจอเหมือนเดิม"
ครับ ใช่ ถูก ต้องเลยครับผม ใช่เลยครับ อืม
เล่นเกมไป อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ ก็อยากจะเห็นประเทศของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะครับ ไม่อยากจะให้แบบ อ่า จมปลักอยู่กับที่หรือกร้าว ผมว่าถอย ยิ่งถอยหลังมากกว่านะประเทศเรา อืม
อืม นั่นน่ะสิ มันยังไงเนี่ย มัน เราก็เลยแบบว่า เราก็ บางทีเราจะบอกให้หลานแบบ "เออ เดี๋ยวมีเลือกตั้ง ต้องไปเลือกตั้ง เดี๋ยวป้าพาไป" อะไรเงี้ย มันก็ อ อายจะพูดแล้วนะเนี่ย
<chuckles> ครับ เข้าใจความรู้สึกนั้นได้เลยครับผม ก็
เออ ไม่รู้จะเอาวิธีไหนมาจูงใจเขาเนาะ
อืม ใช่ครับ ว่าจะให้แบบคนรุ่นใหม่ไป คือออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นจำนวนมากนะครับ อือ อืม
ค่ะ แต่มันก็แบบว่า แต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำอะ
ครับ
ถึงแม้ออกไปเลือกตั้งแล้วแบบไม่เลือกใคร สมมติไม่มีใครให้เลือก ที่แบบเราชอบ เรา ส สนใจ อะไรเงี้ย ก็ยังต้อง ในความรู้สึกลึก ๆ ก็ยังต้องแบบ <sighs> "เฮ้ย! เอาวะ ฉันก็ยังเป็น 1 เสียงล่ะเว้ย" อะไรอย่างเงี้ย ออกไป ไม่ออกเสียงก็ได้
อา ครับ ครับ <chuckles> ใช่ครับ ผมว่าเลือก เลือกที่ดีที่สุดนะ นโย คือเลือก เลือกที่นโยบายมากกว่าครับ เลือกคนที่แบบว่าเคยผ่าน ผ่านประสบการณ์ มาแล้ว แล้วก็ทำงานจริงลง พื้นที่จริง ผมว่าก็ โอเค ไม่ใช่พรรคที่เราอยาก อยากจะเลือก พรรคที่เราชอบ แต่ว่าเขาทำงานดีก็ ผมก็ยอมรับได้นะครับ อืม
ค่ะ ๆ มันก็ต้องเป็นอย่างงั้นน่ะตอนเนี้ย เพราะว่ามันดูแบบ ดูเพี้ยน ดูป๋อแป๋ ป้อแป้กันไปหมดเลยอะ
นะ ครับ ใช่ ถูกครับ ต้องยอมรับว่า อ่า รัฐบาล ณ ปัจจุบันเนี่ย คือดูแบบไม่มีความเชื่อมั่น เปาะแปะ ไม่มีความเด็ดขาดใน ก ใช่ครับ คือโลก โลกคือ รัฐอาน คือ อ คือผู้นำประเทศนอกประเทศมองว่า รัฐบาลเรานี้อ่อนแอครับ อืม สามารถแบบ <chuckles> ไม่รู้จะพูดยังไงดี เศรษฐกิจก็แย่แล้ว ผู้นำก็ไม่มีความเด็ดขาด ใช่
ทำอะไรไม่ได้เลยอะ ไม่มีอะไรเลยอะ จะมาทำยังไงกับ มาทำยังไงกับเรา ไม่มี ค ไม่มีความรู้อย่างหนึ่ง ไม่มีความเด็ดขาดอย่างหนึ่ง ไม่มีความเป็นผู้นำอีกอย่างหนึ่ง อือ คือนับมา 10 อย่าง ไม่มีสักอย่างอะ <exhales>
อืม ใช่เลยครับผม คือ ผมมอง ว ใช่ คือยังไม่ ผมว่า อืม ยังไม่เหมาะจะเป็นผู้นำประเทศนะครับ <chuckles>
ทำไม แล้วถึงได้มาเป็นล่ะ?
อา ก็นั่นแหละครับผม น่าจะมีแบบว่า เขาอาจจะมี ไม้กายสิทธิ์ <chuckles> ที่สามารถเปิดทางได้ อะไรอย่างงี้มั้งครับผม <chuckles> ก็หวังว่านะครับ การเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะได้คนที่แบบว่ามีประสิทธิภาพ อืม
อืม อือ อืม อ๋อ ขนาดนั้นเลย
เข้ามาดูแลประเทศนะครับ อืม จะได้
เพราะฉะนั้นยังไงการเลือกตั้งก็ยังสำคัญ เพื่อที่เราจะได้รู้ ส จักว่า เราอะได้ออกเสียงของเราแล้วอะ
ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับผม สำคัญมากในการ ในการ คือ กำหนดประเทศเราว่าจะไปทิศทางไหนนั้นสำคัญจริง ๆ ครับ การเลือกตั้งเนี่ย อืม
อืม ใช่ ๆ ๆ อย่างน้อยเขาก็ต้องแบบ อะ เสียงฉันนี่อย่างงี้แหละ มันก็จะเป็นแบบ เป็นภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อะว่า "อ้อ! คนที่ได้เยอะ ได้เสียงคะแนนมาก แต่ไม่ได้เป็นนะ ต่อไปนะเนี่ย คุณได้ผลลัพธ์เป็นอย่างเงี้ย คราวหน้าคุณจะทำอีกไหม?"
นั่นสิ ครับผม เลิกไปเถอะ ก็สมัยแรกเขา เขาทำงานพลาดมาเยอะพอสมควร แล้วสมัยที่ 2 ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเลือกนะครับผม <chuckles>
เออ ต่อไปประชาชนก็จะรู้ว่า เออ ใช่ ๆ ประชาชนที่เคยเลือกแล้วรู้สึกผิดหวังอะ หรือว่ารู้สึกแบบ "เฮ้ย! ฉันไม่น่าเลย" อย่างเงี้ย คราวเนี้ยเขาก็จะต้องกลับมาดูแหละ
เออ อืม ครับ ใช่เลยครับผม อืม กลับมาทำการบ้านใหม่ว่า ครับผม
กลับมาทบทวนเนาะ ใช่ ยังไงการเลือกตั้งก็ยังสำคัญต่อประเทศเราค่ะ เรายังมั่นใจ
ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับ
โอ้โฮ วันนี้ขอบคุณมากนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแชร์การเลือกตั้ง ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ